Ciao. Guarda, mhmm, recentemente, uhm, mi sta succedendo una cosa un po' un po' strana, e non mi sta facendo sentire molto bene, ti devo dire la verità. Ehm, sostanzialmente cosa sta succedendo: allora io ho tantissimi obiettivi, uhm, da da fare, no, io voglio fare tantissime robe e ma nulla di queste cose mi viene bene. Ehm, m mi sento proprio in difficoltà a iniziare a farne almeno una di queste in maniera decente e e quindi volevo chiederti se tu avessi dei consigli, un approccio o un metodo che posso utilizzare, per almeno fare una delle tante cose che voglio fare in maniera, ecco, buona, no, portarla a termine. Ehm, tu avresti dei consigli per caso?
Mh-mh. Oh! Allora, mhmm, devo dire che mi dispiace perché, mhmm, ovviamente, questa tua sensazione di non riuscire a portare nulla a termine in senso positivo ti farà, uhm, sentire frustrazione, però, ehm, cerchiamo un po' di capire meglio insieme quello che accade. Uhm, magari ti faccio qualche domanda così approfondiamo, e poi vediamo, uhm, se posso suggerirti qualcosa di utile. Quindi, ehm, se intanto mi puoi spiegare che tipo di, ehm, progetti inizi, che obiettivi sono e magari mi fai un paio di esempi di quelli recenti che hai provato e che magari non sono andati così bene.
Esatto. Allora, uhm, il gli obiettivi che ho sono tanti. Ad esempio voglio imparare lo spagnolo, il francese, a me piacciono molto, molto le lingue. Ehm, m poi vorrei anche iniziare a leggere in maniera più costante, ehm, però, mhmm, l'obiettivo che, appunto, mi sta facendo sentire male è, mhmm, appunto è proprio l'obiettivo che non riesco a mhmm, non so come iniziare, non so cosa fare, è quello di imparare la lingua dei segni. Ehm, io ho sempre avuto questo interesse, ehm, ho anche un amico sordo, <tsk> è quindi mio dovere, virgolette, imparare per comunicare con lui, ehm, però, uhm, ho delle difficoltà perché comunque non ho un corso non ho fatto un corso che mi permetta di di di comunicare in maniera eccellente. Ovviamente, sì, riesco a farmi capire perché l'alfabeto lo so, quindi, se devo farmi capire magari e segno una la una parola, una frase, mi faccio capire. Però, sai, vorrei vorrei esserle presente, vorrei imparare la lingua dei segni. E capisci che è frustrante quando voglio parlarli, eh, però poi non riesco a parlarli. A me piace, voglio farlo, ma non so da dove iniziare perché non ho una scuola qui vicino che insegni la scuo la s la lingua dei segni, nel mio paese non ci sono tantissimi sordi e quindi non so cosa cosa fare.
Mh. Oh, che bello! Mh. Mh. Capisco. Beh, sono tutti progetti importanti. Considera che, ehm, stai parlando di apprendere 3 lingue perché, uhm, a tutti gli effetti, anche, ehm, quel linguaggio per comunicare con, uhm, i non udenti effettivamente è una lingua. Ora, uhm, c volevo cercare di, ehm, capire quali sono le tue priorità, anche se da quello che dici sembra essere che apprendere, ehm, appunto, il linguaggio dei segni forse è quello che ti preme di più, proprio perché ti permetterebbe poi di comunicare con questo tuo amico, corretto?
Esa Esatto. Sì, sì, assolutamen
Mh. Poi, in secondo luogo, quale sarebbe tra, uhm, spagnolo, francese e, mhmm, leggere? Quale sarebbero in ordine?
Guarda, io metterei il francese al secondo posto dopo la lingua dei segni, poi metterei leggere e poi lo spagnolo. Perché lo spagnolo è più una una cosa che vorrei fare nel futuro se riesco e ho tempo, diciamo, però è comunque un obiettivo. Però sì, diciamo che dopo la lingua dei segni viene il francese.
Okay, sì. Però ae e quando tu dici scusami che forse non ho compreso bene, dici leggere o lettere?
Leggere, leggere! Il mio voglio leggere i libri più libri perché non ho mai tempo.
Okay. Va benissimo. Sì, sì, siccome poteva essere lo studio di lettere e magari erano in caso okay. Okay, allora, mhmmm, partiamo quindi da, poi, quello che è la tua disponibilità di tempo. Quindi se puoi chiarirmi, più o meno, qual è la tua routine quotidiana, quindi quante ore potresti destinare allo studio e, ehm, più o meno se mi puoi dire anche in che fascia oraria.
Mh-mh. Guarda, io non ho una routine molto fissa, quindi comunque mi permette di, ecco, lavorare, ehm, il tot quanto voglio, intanto, ecco, faccio sono interprete quindi ogni tanto vado a fare delle interpretazioni, dal in Italiano all'inglese, comunque ehm, non ho un lavoro fisso e questo mi permette di avere del tempo, ma comunque ho anche altri impegni personali che, comunque, mi rubano un po' di tempo. Però credo che, se io mi metta d'impegno, riesca a trovare il tempo nel caos di tutte cose che devo fare. Però ecco non ho, tipo, un un periodo preciso, ogni giorno in cui sono so che sono libero. Dipende molto da, uhm, le mie le mie attività giornaliere.
Mh-mh. Mh. Okay, va bene. Era giusto per capire se c'era poi, uhm, un'organizzazione ferrea e quindi andava poi a a a dir a dare poble problemi l'inserimento di qualche altra, ehm, nuova attività. Benissimo, <clears throat> d dopodiché ti volo chiedere, ehm, dato che comunque, uhm, mhmm, non so la tua predisposizione, ehm, più o meno quando pensi che riesci a r ehm, rendere di più nello studio: al mattino, al pomeriggio o preferisci studiare la sera?
Esa okay, okay, ho capi Mhmm, <tsk> guarda, forse il mattino è meglio perché son più fresco, e quindi sì. O il mattino o comunque il primo pomeriggio, sicuramen
Mh-mh. Va bene, okay. E quindi, uhm, volevo chiederti, per ultima cosa, se nel fine settimana, uhm, ti dedichi del tempo solo per te, quindi, preferiresti lasciare liberi il sabato o la domenica, o solo la domenica?
Sì, guarda, nel fine settimana comunque ho ho del tempo per me, esco con la mia famiglia, con i miei amici, quindi, uhm, diciamo che vorrei, diciamo, ecco, liberarmi la mente da questi obiettivi e vivere la mia vita come è adesso, quindi sì: preferirei fare tutto negli altri giorni della settimana.
Bene. Benissimo. Dunque, ehm, volevo chiederti se, ehm, potrebbe essere interessante per te, perché questo sarebbe il mio primo consiglio, ehm, sarebbe interessante per te seguire, ehm, dei corsi per principianti attraverso dei video YouTube, per quanto riguarda lo studio del linguaggio dei segni. Potrebbe piacerti?
Eh, guarda v io avevo effettivamente visto che c'erano dei video, ehm, però non ho mai, mhmm, diciamo, da non li ho mai dato una lira perché pensavo non non fossero in realtà così uhm, così importanti o comunque che non insegnassero così tanto. Però effettivamente, io che sono comunque un principiante, da qualche parte devo iniziare, no, sicuramente delle basi, o comunque un po' di basi, me le posson dare quei video. Quindi sì, effettivamente dovrei dovrei iniziare.
Mh. Mh. Sì, l'idea è proprio questa: uhm, dato che, uhm, mhmm mhmm nos non è il caso di, uhm b cioè, non è che non è il caso è il caso di, uhm, avere comunque la possibilità di vedere come viene rappresentato il linguaggio dei segni e non vedere un'immagine statica, uhm, di un libro o per quanto possa essere, anche online ci sono tantissimi corsi, perché, ehm, l'idea era che tu prenda familiarità
Vero.
con il linguaggio base, affinché tu possa iniziare anche a costruire delle piccole frasi e, ehm, mhmm, usare, tra virgolette, queste piccole frasi, ehm, come prima comunicazione, anche se basica, con questo amico. Perché, uhm, sicuramente, il fatto stesso di poter tu acquisire un minimo di vocabolario, giorno dopo giorno, ogni volta che apprendi queste parole attraverso la visualizzazione dei video, ti permetterà di arrivare a, diciamo, il level il livello magari di un bambino, uhm, di s prima elementare, no? E dopodiché cercare poi, magari, ehm, un professore che dia lezioni su Skype, che ti permetterebbe poi di, uhm, fare i passi successivi e così non dover avere il problema della localizzazione fisica, perché mi dicevi che comunque ehm, ne nella tua zona non ci sono, uhm, professori, no?
Okay. Okay, va bene. Esatto, sì. Io ho cercato ma ma n ma nulla. Però effettivamente guarda, l'idea di del della videoconferenza l'avevo sempre scartata, comunque l'avevo sempre vista male. Però, guarda, per lo sai perché? Perché, mhmm, avevo paura che potesse annoiarmi non avere una persona davanti. Però effettivamente io, comunque, la lingua dei segni la voglio imparare, cioè è qualcosa che mi piace. Quindi se comunque l'in l'argomento mi interessa, perché mai dovrebbe annoiarmi e in videochiamata, eh. Poi mi serve, eh, quindi, guarda, quello sicuramente lo considererò, anche perché sono una persona che, mhmm, impara in maniera vero veloce, quindi non dovrei avere delle difficoltà <chuckles> a a ad almeno prendere le basi da YouTube, come dicevi tu. Guarda, questo consiglio sicuramente mi è piaciuto, ma, per quanto riguarda le altre lingue e gli altri obiettivi, secondo te, mhmm, devo un attimo lasciarli da parte e concentrarmi sulla lingua dei segni o comunque ogni tanto posso anche fare un po' di francese, ad esempio?
Perché? Mh. Mh. Ottimo. Mh. Sì. Mhmm. Beh, ehm, in questo caso volevo dirti di fare p prima, uhm, un paio di settimane concentrate dove magari, ehm, cerchi di fare, ehm, lunedì, mercoledì, venerdì, uhm, queste corsi di YouTube sulla lingua dei segni, affinché inizia anche il tuo cervello ad assimilare tutto questi contenuti e a non, ehm, cercare di inserire anche un altro linguaggio contemporaneamente. Quando poi hai familiarizzato, e quindi si è standardizzato anche nella tua mente questo linguaggio, puoi, ehm, magari ridurre a 2 appuntamenti settimanali, magari martedì, e, ehm, giovedì, la, l lingua dei segni e inserire, magari, uhm, 2 appuntamenti con lo spagnolo. In quel caso però, ti suggerirei di iniziare con qualche applicazione, perché comunque l la lingua spagnola, o meglio dire il castigliano, è particolarmente, ehm, mhmm, adatto, uhm, a questo tipo di, uhm, m metodo di apprendimento, perché ci sono molte similarità con l'italiano, ma è molto importante ascoltare, ripetere e trascrivere, affinché tu assimili quelle differenze sull'alfabeto e la pronuncia che sono le più fastidiose, no, per un italiano che vuole apprendere lo spagnolo. La stessa cosa pe nel caso del francese, quindi, ehm, cerca sempre di inserire le n queste nuove lingue piano piano, d quando già hai uno zoccolo duro della lingua precedente.
Okay, mh-mh. Eh, vero. Esatto. Sì, sì. Va bene. Guarda, questi consigli sicuramente mi saranno molto utili. Io non ci avevo dato in realtà molto peso ad alcune cose che avrei potuto fare prima, ma mi hai aperto davvero gli occhi, quindi ti ringrazio.
<chuckles> Per me è un piacere. Poi se riscontri qualche difficoltà o vuoi qualche altro consiglio, tu lo sai che sono qui, e per me è un piacere aiutarti.